Sim. E também que eu aprendi, né, eh, a gente eu sempre digo que: "Ah, mas isso serviu para você aprender". Quando na vida eu falo: "Gente, eu não quero aprender nada, não tô a fim de aprender nada na vida". Falo que na próxima encarnação eu quero vim totalmente burro, porque a gente fica nessa vida e leva cada lapada. E eu abri as os braços, né, confiei muito nas pessoas e agora, eh, eu acreditava que todo mundo era bom, que todo mundo tinha um lado mal, mas não era uma coisa tão pesada. E hoje eu estou vendo que realmente as pessoas são bastante más. Eu vou prosseguir, eu já estou aqui, eu não cheguei até esse momento agora para desistir. E eu fico feliz pela tua chamada, fico feliz pelo aquilo que você tem falado comigo e eu espero mesmo ter uma melhora, sabe. E tomar essa decisão e poder compartilhar com você depois tudo que aconteceu.
Uhum. <laughs> <laughs> Aham. Sim. É. Uhum.